Mmh d'accord, OK. Ouais, donc m mmh vous avez réussi finalement quand même à à mmh, prendre la la décision, hem tu tu penses que c'est la meilleure décision pour pour vous 2?
Ah bah, le plus, heu j'y pense, le plus je me rends compte que oui, carrément, en tout cas pour moi c'est la meilleure décision malheureusement. Malheureusement parce que j'aimais bien être avec elle où il y avait une partie de moi qui, aimait bien être en relation plutôt.
Mmh. D'accord. Mmh mh.
Et cette sensation d'être amoureux. Mais maintenant en fait, ça me fait juste du mal.
Ouais, je comprends. Bah, oui. Mmh. Bah, c'est surtout que tu me disais que c'était, heu, il y a 1 mois, donc c'est hyper récent. Enfin, c'est normal que tu te sentes encore heu, et tu tu me disais que c'était une relation qui a duré 2 ans en plus?
Oui, 2 ans.
Ouais, donc c'est c'est normal, heu, que tu n'arrives tout enfin Heu, une relation de 2 ans, ça peut pas s'effacer. Alors je sais que parfois, tu sais, on a ce ce les z on dit que les hommes, heu, parfois réussissent à se remettre plus vite. Et encore, heu bon, j'aime pas les ces clichés-là de de genre. Mais hem, ouais, enfin une relation de 2 ans, ça s'efface pas, ça s'efface pas aussi vite que ça. Heu, surtout si ça s'est mal passé. Bah oui.
<laughs> Ouais. Ouais, non pas du tout, heu, dans mon cas en général, heu mmh, oui. Heu, oui heu d dans mon cas en général, heu, j'ai ça me prend au moins la moitié du temps que j'ai passé en relation de m'y remettre.
Oui, oui, oui, bah, non, mais mmh Mmh.
Donc heu f pour m'en remettre heu, il me faudrait quoi? 1 an, peut-être.
Mmh, mmh, mmh.